हेलो।
हेलो!
अ, हाँ जी, नमस्कार।
नमस्ते, कैसे हैं आप?
जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे।
जी, मैं भी अच्छा हूँ।
जी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो झगड़े होते हैं ना, तो जैसा हम कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहीं झगड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात एकदम सच है, क्योंकि जहाँ प्यार नहीं है तो वहाँ किसी भी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं है। आप बात करो, ना करो, झगड़े करो, कुछ भी करो, कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। है ना? लेकिन मुझे लगता है कि जब प्यार होता है कहीं पे तो झगड़ा जायज़ है कि मतलब वहाँ होता ही है। और क्योंकि हमें कई बार जिससे जिसे हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, चाहत रखते हैं, उसकी कोई बात हमें बुरी लग जाती है। है ना? तो लग ही जाती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी ख़ासकर हमें कई सारी बातें बुरी लग जाती हैं। अरे! हमको ऐसा कैसे बोल दिया? मुझे कैसे बोल सकते हैं ना? तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से अ, उम्मीद रखने से ज़्यादा झगड़े मतलब अ, वो होते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में?
हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि अ, मेरे साथ खुद होता है क्योंकि मेरी पत्नी से कई बार ऐसे-ऐसे मुद्दों पे झगड़े हो जाते हैं। जो मुद्दे मतलब बाद में, मैं सोचता हूँ कि अरे! ये तो बहुत छोटी-सी बात थी इसके लिए मैं क्यों झगड़ रहा था? या फिर वो भी ऐसा सोचती है, कभी-कभी? लेकिन अ, ये भी है कि इससे क्या होता है कि हम एक-दूसरे को जान पाते हैं कि हम जैसे कि अ, कोई भी छोटा-सा टॉपिक होता है उस पे अगर झगड़ा हुआ, बाद में हम उसको सोचते हैं तो फिर हम जान पाते हैं अच्छा इससे इसको फ़र्क पड़ता है मतलब। तो हम थोड़ा-सा इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो जो रिश्ते होते हैं उनमें जो बीच का बॉन्ड होता है वो कहीं न कहीं एक मजबूती पकड़ता है और मजबूत होता चला जाता है। तो बिल्कुल और ये मत किसी रिश्ते की बात नहीं है। मैं कहूँगा दोस्ती में भी ऐसा होता है कि कभी-कभी कुछ दोस्त जिनसे हमारी बहुत भयंकर झगड़ा होता है या बातचीत नहीं होती है। वो फ्यूचर में इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि वो जिगरी यार हो जाते हैं, साथ में उठना-बैठना, पार्टी करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी। तो मेरा मतलब यही मानना है फिलहाल।
जी। जी। जी। हाँ। अ, जी। जी। बिल्कुल। जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। जी। जी, जी। जी बिल्कुल। हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी। जी। जी। जी। हाँ, देखिए ना जैसे आपने बोला कि जो दोस्तों के साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है। तो वो दोस्त भी ऐसे-वैसे नहीं होते। वो दोस्त भी हमारे जिगरी दोस्त होते हैं, है ना? जिनके बिना हम रह नहीं सकते या बहुत ज़्यादा उनके साथ हम मिले-जुले होते हैं और बहुत ज़्यादा उन उनसे हम चाहत रखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये तो है ना, आप मानते हैं कि ये झगड़ा वहीं होता है जहाँ प्यार होता है? है ना? तो मैं ये हाँ, तो मैं ये कहूँगी जैसा आपने मुझे बताया आपके पार्टनर के बारे में, है ना? तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो झगड़े हैं ना, वो हस्बैंड-वाइफ में ही होते हैं। क्योंकि वही एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं, है ना? जी। जी, मतलब आपको कोई ऐसा ब ऐसी कोई ज ऐसा कोई झगड़ा जो आपको बहुत बड़ी सीख दे गया हो?
हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अ, अवश्य मतलब हाँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। <laughs> हाँ, हाँ, बिल्कुल।